Yo, pues, ya me fijé a ver de que si reconocía algo, de que si encontraba alguna parada del camión o algo para tomar otro camión y regresarme a la casa. Pero vi que había una parada, pero al otro lado o sea, al otro lado de donde yo estaba, y para llegar al otro lado, pues había 2 camellones y había 4 carriles y luego pasaban pasaban carros de los 2 lados y dije: "Yo, pues, no sé cómo le voy a hacer para pasarme allá a la parada", eso fue lo lo difícil.
Sí. Sí. No, bueno. Ajá. Ajá, <gasps> okey, okey. No, bueno, pues qué peligroso, pero no, o sea, digamos, no te sentiste nunca perdida. ¿De dónde? De de de de así, de que, dios mío, ayúdeme. <chuckles>
Sí. Pues no, de que sabía que no estaba tan lejos, ¿no? Que igual tenía que estar cerca por ahí de de la parada que de una parada que conociera o de por ahí de algún lugar que conociera. Pero sí me asusté de que de lo que sí me asusté fue de cómo iba a pasarme a la parada, porque, pues
Sí, claro. Claro, claro, claro, o sea, porque pues no había altos ni nada, me imagino, obviamente.
no, no, parecía imposible, creo que ni semáforo había, entonces parecía imposible pasarse al otro lado y luego no veía yo ningún puente. O sea, buscar un puente y no veía un puente peatonal para pasarme.
Okey. <gasps> No, pues sí. O sea, te tuviste que saltar el el el el la división de la carretera y eso.
Pues al final no porque al final dije, a ver cómo le hago, y ya cuando estaba a punto de pasarme, o sea, ya casi que tenía un pie en el ya en la calle, en el pavimento, ya casi
En el arroyo vehicular, ajá.
Sí, ya casi. Entonces, de repente me habló un señor que estaba ahí sentado en en una banca, que yo ni lo había visto porque no había nadie, y era el único que estaba ahí, y me dijo me dijo: "¿Por qué no te pasas por el puente?" Y yo le dije: "¿Cuál puente? Si aquí yo no veo ningún puente." Y dijo: "El que está por allá", y estaba pero ya como 2 cuadras o 3 cuadras más allá había 1 puente.
Ajá. Ujú. Okey.
Y luego pues dije: "Ah, sí, es que no sabía que había", y entonces ya me voy por ese puente y ya en la otra parada ya.
Ajá. Ah, bueno, pues ya ya ya pudiste da da cruzarte sin problema.